अभी अ, कुछ समय से एक परेशानी जो है वो काफ़ी हो रही है। मतलब थी तो पहले भी परंतु अब ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब न मतलब ध्यान न जो है वो बँट जाता है मतलब केंद्रित नहीं हो पाता जैसे कुछ करने बैठूँ, वैसे ज़्यादातर तो मतलब परीक्षा की एक तैयारी कर रहा हूँ मैं तो जब पढ़ने बैठता हूँ या कुछ भी सोचता हूँ कि पढ़ूँ तो वो हो नहीं पाता। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक जो है वो दुर्घटना भी मेरे साथ हुई, क्या हुआ कि मेरा एक रिश्ता था वो काफ़ी 3, 2-3 साल का रिश्ता था वो टूट गया था और मतलब उन्होंने कहा कि अ, मुझे आपके साथ नहीं रहना और अब चीजें उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा मतलब बोल के जो भी वो बात थी उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया। तो उस चक्कर से जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी हुई और उस चक्कर से कभी-कभी वो बातें याद आ जाती है और मैं जब भी अभी पढ़ने बैठूँ या फिर कोई भी मैं काम करता हूँ जिसमें मुझे अ, मतलब ध्यान लगाने की ज़रूरत है वो नहीं हो पाता। और क्या होता है कि काफ़ी हद तक ये होता है कि अ, मान लीजिए अगर मैं उसपे ध्यान लगा भी रहा हूँ तो 10-15 मिनट लगाता हूँ फिर उसके बाद जो है वो नहीं हो पाता। फिर मुझे मजबूरन या तो मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ या फिर कोई मतलब कुछ है न ऐसा हो जाता है कि अ, टीवी चल गया या फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आ गई या किसी का फ़ोन आ गया, ऐसा चीजें हो जाती है या कभी खुद ही मन नहीं लगता। इस चक्कर से जो क्या होता है कि अभी पढ़ाई जो मेरी है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मैं ये साफ-साफ अगर कहूँ तो क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है और अ, जो है वो पेपर भी जो मेरा पास आने वाला है और तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं है। और जो ध्यान लगना चाहिए कि जितने भी अगर मेरे पे जो भी समय है मैं उसका भी जो है वो सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ध्यान बार-बार बँट जाता है और फिर मैं सोचता हूँ कि अब कर लूँगा अब कर लूँगा ये सोच के एक और दिन मेरा जो है वो बीत जाता है, और ऐसे करते-करते अब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं मेरे जो है परीक्षा के लिए।
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ और आपने जिस तरीक़े से अपनी समस्या बताई अ, मैं सही बताऊँ तो अक्सर ये कई बार, कई लोग महसूस करते हैं कि ध्यान बटना और आजकल देखिए चाहे किसी रिश्ते के चलते या आसपास टेक्नोलॉज़ी के चलते भी कई बार ये ध्यान बटना कई लोगों के साथ ये समस्या आ जाती है। पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इससे बाहर निकलना बिल्कुल संभव है और हम मिलकर इसके लिए कुछ न कुछ तरीक़े ढूँढ़ेंगे। तो लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी-सी आपसे और जानकारी चाहिए। जैसे आपने ध्यान बंटने की बात कही। तो क्या आप मुझे ये बताएँगे कि अक्सर अगर आप सोच कर मुझे बताएँ कि अक्सर कौन-से ऐसे हालात होते हैं जिसमें आपका ध्यान बटता ही बटता है, क्या आप मुझे बताएँगे?
हुँ। हुँ। हुँ। जी अ, हाँ बिल्कुल। अ, मतलब जो अगर मैं मुख्य रूप से बात करूँ तो क्या होता है की पहला तो पढ़ाई का हो गया। और न दूसरा जब मैं बैठता हूँ जैसे मान लो मैं अ, भ जो कोई जो है धार्मिक किताब या कोई ग्रंथ पढ़ने बैठता हूँ। तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ फिर कभी क्या होता है कि कभी कुछ कभी कुछ हाथ में कुछ खुजली हो रही है या कभी इधर-उधर देखना है या फिर कभी ऊपर देखना है या फिर कभी ऐसे ही मतलब बैठे रहना है उसे लेके मतलब जो है कि खाली दिखावा जो कहते हैं एक तरह से कि दिखावा करा देखा और देख के करके उठ गए, ये हो गया। और कई बारी क्या होता है कि जब मैं मतलब अ, कोई अपना जो ऑनलाइन असेसमेंट दे रहा होता हूँ जैसे मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ जब मैं कोई टेस्ट देता हूँ ऑनलाइन तो उसमें भी जो है मेरा ध्यान नहीं होता, मैं क उसको दे रहा होता हूँ। तो जैसे ही किसी एक-आध सवाल पे अटकता हूँ तो उसकी जगह मैं खोल के यूट्यूब खोल के बैठ जाता हूँ। फिर उसको यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाता हूँ और फिर ये कुछ दिक्कतें जो है वो मेरे को होती है।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ और देखिए मैं इस बात की सराहना भी करुँगी कि आप इतनी ईमानदारी से ये चीज़ें बता भी रहे हैं जिनके चलते ये समस्या आ रही है। तो आप मुझे क्या ये भी बता पाएँगे कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे नहीं भी तो 2-3 काम साथ-साथ चल रहे होते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है कभी?
हुँ। हुँ। हाँ, मैं मैं एक बार मतलब कई बार ही होता है जैसे मैं न जब असेसमेंट अपना दे रहा होता हूँ न? तो मैं ये सोचता हूँ कि अ, जैसे अभी ये दे रहा हूँ तो न मैं साथ-साथ न सवाल लिख भी लेता हूँ कि क्या-क्या आ रहा है? ताकि जिससे कि अगर मैं बाद में इस सवाल की तैयारी करूँ या ऐसा कोई सवाल आए तो मैं देख के कर पाऊँ तो मैं वो लिखता रहता हूँ। अब जैसे ही न मतलब जैसे अब मेरा एक सवाल हो गया और मैंने उसको लिख भी लिया। हाँ, तो ठीक है मैं अच्छा मतलब पूरे अच्छे तरीके से क चल रहा हूँ, ध्यान लग रहा है। फिर जैसे ही उसके बाद मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ और मतलब ध्यान नहीं लगता या दिक्कत होती है या मतलब सवाल नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो फिर उस चक्कर में क्या होता है वो मतलब मैं वो छोड़ के फिर मैं सोचता हूँ कि 1 मिनट अभी मैं ऑनलाइन देखता हूँ और ऑनलाइन जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूँ, कोई न कोई ऐसी वीडियो दिख ही जाती है कि जिसपे न चाहते हुए भी मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर वो देखने लग जाता हूँ और फिर पता नहीं 5 से कब 10 मिनट मेरे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ। जी। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी बात और वाक़ई में ये यूट्यूब, ये वीडियोज़ इन्होंने हमारी देखिए ध्यान बटाने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा कर दी है एक्चुअली कि हम एकदम से हमारा ध्यान बट जाता है क्योंकि इतनी आकर्षक रूप में चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। तो आपने एक तो बताया ही देखिए कि भई फ़ोन है जिसके कारण ध्यान भटक रहा है। क्या फ़ोन के अलावा या कोई शोर या कभी फ़ोन में या लैपटॉप में ही नोटिफ़िकेशन क्या ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे एकदम से ध्यान इधर से उधर चला जाता है?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। अ, क्या होता है कि न जैसे अ, जब मैं वो बैठा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ तभी न कोई मेरा व्हाट्सएप जो है वो उसपे कनेक्ट रहता है तो न कभी उससे उधर से कोई मैसेज़ आ जाता है। कभी जैसे मैं पहले गेम-वेम खेलता था तो अब तो मैंने गेम हटा दिया लैपटॉप से तो कभी उन उस लॉन्चर का मैसेज आ जाता है कि रेडी टू प्ले ऐसा कुछ करके। फिर उधर न बिल्कुल मतलब ना चाहते हुए भी उधर फ़ोकस जाता है और फिर मैं वो टैप पता नहीं कैसे मुझे अपने हाथ पे काबू नहीं है या पता नहीं कैसे मैं उसपे क्लिक कर देता हूँ। और फिर मैं उसके बारे में स्क्रॉल अप करता हूँ, देखता हूँ और कभी-कभी तो इतनी चीज़ें जो है बत्तर हो जाती है कि न मैं बैठ के खेलने ही लग जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने हटाई थी और कब वापस डाल ली और कब मैं खेलने लग गया।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी समस्या को। तो आपने बताया कि, ये वाक़ई में नहीं पता चलता ये जो सम्मोहन शक्ति है एक फ़ोन में या इन नोटिफ़िकेशन में जो कि अपने आप हमारे हाथ चलने लगते हैं। आपने सही कहा तो एक छोटा-सा सवाल अगर आप और उसका जवाब दे पाएँ कि इन सारे दो जो ध्यान भटकाने वाली चीज़े हैं। इन सबके साथ जो अभी आपकी हालात हैं, इसमें आप कितनी देर तक आप लगातार काम कर पाते हैं? क्या वो समय आप मुझे बता सकते हैं कि आमतौर पर आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट जो भी हो आप बेहिचक बता सकते हैं।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। अ, मैं अ, सच-सच अगर बताऊँ तो न अ, 15 से 20 मिनट मेरा अधिकतम है कि बिना ध्यान हटे मैं कुछ कर पाऊँ खाली जैसे ही 20 मिनट होते हैं या जैसे ही मतलब 20 मिनट तक तो मेरा दिमाग़ न सही चलता है मतलब चीजें इग्नोर करता है। जैसे कोई नोटिफ़िकेशन आया, फ़ोन आया तो वो इग्नोर करता है। 20 मिनट शुरू के 20 मिनट तक उसे ऐसा रहता है कि हाँ, ये चीज अपने को करनी है और ये लक्ष्य पाना है। 20 मिनट के बाद जैसे ही 25 मिनट, 30 मिनट और मतलब 40 मिनट की तरफ घड़ी जो है, सुई जो मुड़ती है, वैसे ही जो है वो लक्ष्य भूल जाता है और इधर-उधर की जो इर्द-गिर्द चीजें करने लग जाता है।
जी। हुँ। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, देखिए आपकी बात और देखिए जो भी आपने चीजें बताईं, उनको अगर हम ध्यान में रखें तो देखिए कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आ रहीं हैं जो की जा सकती हैं। इस ध्यान भटकाने वाली आदत को थोड़ा कम करने के लिए। जैसे आपने कहा कि आप 20 मिनट आराम से बैठ पाते हैं। मतलब एक लक्ष्य की तरफ काम कर पाते हैं, तो देखिए अ, आपको ये तो ज आप जानते ही हैं कि किसी भी आदत को कम करने में या नई आदत बनाने में अगर छोटे-छोटे कदम लिए जाएँ न तो उससे ज़्यादा सफलता मिलती है। बजाए कि एक बड़ा कदम लेकर हम अपने जीवन में पूरी तरह से असंतुलन ले आएँ। तो देखिए छोटे-छोटे कदमों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये करने की कोशिश करें आप कि भई अपने 20 मिनट आपको न आपने बताया कि जिसमें आप ध्यान लगा पाते हैं तो क्यों ना आप 20 मिनट से धीरे-धीरे करके पर अपने साथ ईमानदारी, अपने साथ जवाबदेही के साथ आप चाहें तो एक सूची बना लें कि भई आज आप 20 मिनट को 25 मिनट करने की कोशिश करेंगे। अगली बार जब आप बैठेंगे दिन में आप 3-4 बार अगर जब भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, अब अगली सिटिंग में शायद आप इसे 30 मिनट करने की कोशिश करेंगे या 32 मिनट छोटे-छोटे कदम लेकिन आप उसको बढ़ाएँगे धीरे-धीरे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ दिनों में आपकी वो 20 मिनट कब 40 मिनट या 50 मिनट बन गए। तो देखिए एक तो ये चीज की जा सकती है। और दूसरी चीजें जो आपने खुद ही बताया कि अक्सर नोटिफ़िकेशन ये अक्सर लोगों के साथ ये दिक्कत पैदा करती है कि नोटिफ़िकेशन के साथ हमारे दिमाग को एक संकेत मिलता है और वो हिल जाता है पूरा जो ध हमारा ध्यान है। तो देखिए उस केस में सबसे अच्छी चीज़ है जब आप ये अपना 20 मिनट और 25 मिनट का जो आप समय आप चला रहे हैं और एक नई अपने लिए एक सीमा तैयार करें, उस वक़्त आप इन जो डिस्ट्रैक्शन हैं इनको बिल्कुल हटा दें। नोटिफ़िकेशन को आप बिल्कुल साइलेंट कर सकते हैं और ऐसी जगह में रहें, अगर देखें फ़ोन आपको रखना ही है अपने बगल में, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलता। तो या तो आप उसे साइलेंट कर दें या फिर सेटिंग में जाके नोटिफ़िकेशन उस वक़्त बंद कर दें या नेट बंद कर दें जो भी आपको ठीक लगता है। और देखिए आपके जो काम हैं, आप उनको बेहतर जानते हैं। तो एक तरीका ये भी होगा कि जैसे आप स्कूल के दौरान हम लोग सुनते हैं कि एक समय सारिणी या टाइम टेबल बनाकर काम किया जाता है। वो चीज़ वाक़ई में प्रभावशाली होती है। तो देखिए मेरा ये अ, सुझाव है कि आप जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप एक समय सारिणी बनाएँ और उसमें खुद से आप देखें कि आपका अगर जो भी आप विषय आप पढ़ रहे हैं, जो भी असेसमेंट आप कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं कि भई आज के दिन में मुझे ये 2 काम करने हैं और कल के दिन में मुझे ये 2 काम करने हैं। और जब भी आप ये समय सारिणी बनाए न, एक थोड़ा-सा बफ़र का समय भी ज़रूर दें। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप एकदम से स सही जिसे कहते हैं न लकीर में चलना शुरू कर देंगे। अ असंतुलन होगा। तो लेकिन उसके लिए अपने को खुद से मौका भी दें, ताकि वो पछतावा ना रहे कि भई आज मैं नहीं कर पाया तो मेरी समय सारिणी पूरी बिगड़ गई ऐसा नहीं होगा। पर हाँ एक बफ़र होने के चलते आपको दोबारा मौका मिलेगा काम करने का तो ये आप ज़रूर करें। और देखिए हमेशा काम के बीच में ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक के समय अपने आपको खुद से रिवार्ड दें, इनाम दें, चाहे उस इनाम में आप कोई खेल, खेल लें जो आपने कहा आपके पसंदीदा खेल हैं पर एक टाइमर के साथ कि अगर आपने 20 मिनट का टाइमर रखा है या 20 मिनट का ब्रेक रखा है। तो 20 मिनट का टाइमर बजते ही आप वो खेल जिस भी अ, लेवल पर होगा, स्तर पर होगा, आप उसे बंद कर देंगे। तो देखिए अपने आप से जवाबदेही आप जब तय करेंगे न तो उसमें कोई बहाने की संभावना नहीं है क्योंकि आप खुद जानते हैं सारी चीजें और इस तरह से न आप अपनी ये जो ध्यान बटने वाली आदत है इससे आप मुक्ति ज़रूर पाएँगे। ऐसा मुझे लगता है।
हुँ। हाँ, हाँ।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 ओके। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है।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 जी, बिल्कुल। जो भी आपने मेरे को बिंदुएँ और जो भी आपने मेरे को चीज़ें बताईं मैं उसका जो है ध्यान रखूँगा और जो आपने कहा कि अपने आप को इनाम दें ये मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि बहुत समय से है जो है मुझे खुद भी कोई इनाम या नहीं मिला है। तो मैं ये सब चीज़ों का जो है वो बिल्कुल अवश्य ही ध्यान रखूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से जो है वो हो पाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे को जो है सुझाव और सलाह देने के लिए।
जी। जी, कोई बात नहीं।